Oo, sang-ayon ako sa sinabi mo na mhm.
Parang, ano lang, eh, aasa lang, ayun. Kaya ano, mm.
Oo, oo, alam mo sang-ayon ako diyan. Kaya napakahalaga talaga 'no na, oo na magkaroon tayo ng alam mo 'yung maging responsable din tayo bilang isang mamamayan, huwag din natin iasa lahat sa gobyerno. Tayo na lang kumilos para sa sarili natin, 'wag na nating antayin kung hindi naman tayo, pinapansin ano ng ng gobyerno natin.
Kaya talagang Mm, mm, mm, tama. Oo, oo, tam Um
Ayan, alam mo ang ganda talaga ng mhm.
Oo, oo, ako ako sa'kin, oo, sa tingin ko dapat ano, um, tama lang na may mayayaman sa ilang bansa, pero dapat umunlad din talaga 'yung mahihirap, 'di ba?
Tama, oo, lahat tayo ay uunlad. So 'yan dapat 'yung bigyang oo, bigyang pansin ng pamahalaan natin. Hayan, ang ganda talaga ng ating pinag-usapan, ang dami. Salamat.
Mm. Umunlad, tama. Oo, oo. Hmm.

Internet yung mga content creators, yung mayaman talaga sila so, kung gano'n naman talagang nagtrabaho, 'di ba?
Oo. Oo nga eh. So, ang daming Mm, totoo sang-ayon ako sa sinabi mo, kailangan lang talaga magsumikap sa buhay para ano yumaman tayo ano. Hindi 'man yung masyadong mayaman na mayaman, pero at least nakakaangat tayo sa buhay, hindi tayo kinu nagkukulang, may sapat tayong pera para naman mabuhay. So, ah, sa tingin ko doon, sa tingin ko rin ano kaya naman kaunti lang talaga 'yong yumayaman sa sa bansa kasi nga dahil din sa corruption, dahil sa mga panloloko nila sa ka mga kapwa nila kapwa nila tal i kapwa tao gano'n, and dahil din sa konti lang 'yong oportunidad na meron tayo dito. Ano din, mahal din yung bilihin eh kaya naman sobrang alam mo yung mga kumikita talaga ano ng minimum wage, hindi sapat yun. Lalong-lalo na kung wala silang alternatibong paraan para pagkakitaan talagang hindi ke hindi sasapat talaga yung kanilang minimum wage na sahod, kaya ganun. 'Di ba kaya lalong 'yong mga mahihirap lalong naghihirap dahil do'n sa mga pangyayari na ganon oo, 'yong mga mayayaman, lalong 'yong mayaman kasi magaling silang humawak ng pera nila. Siguro puwede nila iyan, ang ginagawa nila ini-invest nila, tapos pinalaki nila nang pinalaki, gano'n. Yun 'di ba madiskarte, talagang madidiskarte sila, so dapat yun ang gawin natin ano, maging ma maging madiskarte tayo sa buhay natin para naman, umangat tayo o kaya yumaman. Ikaw ba?
Mm. Oo. Mm. Oo. Tama, oo. Mm. Sa bansa. Oo. Mm. Oo, oo. Mm, mm. Oo, tama. Ah, oo, wala, mm, tama. Mm. Mm. Oo, na sweldo. Oo. Naghihirap, oo tama, mm. Anong Oo, oo. Oo, oo ganun, mm. Mm. Hmm. Hmm, 'di ba? Mm, mm. Ako ano sa tingin ko, uhm, kahirapan kasi talaga eh, at la mas ayon ako dun sa sinabi mo na ano eh, na lalo talagang naghihirap yung mga ano, ah, mga tao sa isang bansa. Kasi kaya ko nasabing kahirapan, yung kahirapan kasi ngayon hindi lang ano eh, hindi lang, dahil talaga sa, uhm, pera na parang, um, parang ano na siya eh nagdo-domino na parang hindi na nakakapag-aral, um, ang dami ng hindi nagagawa gano'n. Kaya sa tingin ko na tama din yung sinabi mo na yung mga mahihirap lalo talagang naghihirap kasi
Oo. Oo, oo. Oo. Mm, tama.
yung, ah, bilihin, taas ng presyo, maliit yung sweldo, yung oportunidad para umangat yun yung sa tingin kong ano wala sa ano sa mga nasa ibaba. Kasi yun hindi sila nakapag-aral dahil sa, ah, sa kahirapan tapos, kahit, uhm, ngayon kasi kahit hindi ka mag-aral, yung ibang paraan 'di ba na ano na, na para kumita ng pera pero yun hindi din nila ano, um, kumbaga wala silang access, hindi din nila alam kung paano gamitin kaya talagang, uhm, lalo mm.
Oo, tama, tama. Oo, oo, tama. Alam mo, sang-ayon ako sa sinabi mo.

Mhm, 'yong sistema sa karaniwang tao, uh-huh.
Gan nala nalalaman natin, oo. Pero tingin ko nabanggit na din natin yung ano, eh, kasi sa oportunidad, oo.
Oo, nabanggit na natin talaga na oo. Tsaka 'yong ano 'yong minimum wage mga gano'n kus hindi talaga sapat 'yong binibigay nilang minimum wage and then kulang pa sa mga benefits na binibigay kaya naman patuloy na naghihirap. Saka walang masyadong mga ano eh, mga vocational na school or technical school. Oo, programa sa pamahalaan.
Eh, ano Mm, mm, mm. Oo. Mm, mm. Taas o programa? Mm, para mabawasan yung agwat ng yaman.
Oo tama kaya saka dapat din talaga 'yong government natin or kasi sila 'yong namamahala niyan mga pinu 'yong mga leader natin sa ating bansa dapat talaga ano tignan talaga nila 'yong gumawa sila ng paraan para naman mabawasan 'yong kahirapan, 'yong mga kakulangan sa edukasyon mga gano'n at bigyan ng maraming oportunidad 'yong mga mamamayan nila na magtrabaho mag mag mag-negosyo. Halimbawa sa negosyo pwede silang magpahiram ng pangkapital pwede nilang ibalik yun ganun sa kapag ano na okey na 'yong kanilang negosyo bayaran nila yun. So buwa buwan-buwan mga ganong alternatibong paraan para naman mai Oo, para makatulong talaga sa mga ma mamayan na ano para naman hindi sila patuloy na maghirap kaya lalong humihirap eh, kasi nga walang oportunidad at saka 'yong programa ng pamahalaan hindi sapat para matugunan 'yong kaku kakulangan ng trabaho gano'n, ayan. So dapat din no meron ding mga batas Ano yun, yung sinasabi mo kanina?
Oo. Mm. Mm. Oo. Mm, mm. Oo, tama. Ah. Oo, oo. Mga tulong talaga, di ba? Mm, mm. Oo. Tama, mm. Mm, tsaka ano Oo. Wala. Dahil yung mga yung mga yan yung mga nababanggit mo na yan, naalala ko kasi sa ibang bansa parang bigla kong nakaramdam ng inggit ngayon. Kasi ano, ah, sa ibang bansa talaga kasi, um, hindi naman sa lahat no, pero may iilang ano, um, programa yung mga gobyerno na kapag yung, ah, mga mamamayan nila talaga walang trabaho o kaya hirap sa buhay talagang natutulungan nila hindi lang nagbibigay ng ayuda, hindi lang ganon. Kasi dito satin parang ganon yung kalakaran di ba ganun na yung kalakaran, eh, bibigyan ka ng, um, pera. Mm. Ayuda, di ba?
Oo. <chuckles> Oo. Ayan, mhm. Tama maganda 'yan. Oo nga napansin ko nga 'yan. Lagi na lang may ayo-ayuda na 'yan. So dapat ang tignan nila oo, 'yong tulu turuan nila 'yong tao na ano, oo, pang long-term talaga na opportunity. Mm.
Yung pang long term. Ap oh. Magkano o binigyan. Oo, oo yung iba, yung ibang, um, bansa yung gobyerno nila na parang, oh nawalan ng trabaho yung ano, halimbawa yung, um, isang, ah, sa mag-asawa yung isa nawalan ng trabaho, parang may ano may alalay yung ano, yung gobyerno dun sa nawalan ng trabaho tapos ano kapag nagkaroon ng trabaho babayaran niya yung ano, mm, yung mga ganon talagang suportado.
Oo nga napansin ko sa ibang bansa yan. Talagang may benefits ano yung mga ganung tao.